هل في أغنية قبل كده سمعتيها في فرَح ولسّه فاكراها لغاية دلوقتي وبتحبّيها؟
<tsk> ياه! هي الأغنية دي آآ اللي أنت بتسألني عليها مش سمعتها في فرَح، هي سمعتها في فرَحي، يعني هي كانت في فرَحي أنا شخصيًا. <laughs>
آه. آه. آه، دي مرتبطة بقى بمناسبة خاصة بيكِ أنتِ بقى بعينها يعني، آه، حلو أوي.
خاصة بيّا أنا آه، آه. آآ، يعني فرَح عادي زي أي فرَح، و و وأنا بقى العروسة، آه، فبس الموقِف ده عمري ما أنساه يعني كان كان موقِف جميل جدًا.
آه. بالضبط. طَب إيه اللي مخلّيها يعني مرتبطة طبعًا هي عشان فرَحك وموقِف مُميّز في حياتِك، فأنتِ فاكراها، بس إشمعنى الأغنية دي بالذات مثلًا من كل أغاني الفرَح اللي علّقت معاكِ.
أيوه بالضبط. آآ طبعًا زي ما أنت قُلت فرَح ولَمّة وناس كتير وأغاني كتيرة، بس أنا يعني في الأغنية دي آآ ال اللي ماسِك الDJ آآ مجن
إمم.
لأ، أف
أيوه، آه.
ده أنا والعريس بقى نهيّص مع الناس وأصحا
آه، آه، بالضبط.
وأخواتي كل و الأغنية كانت آآ، فيها ريتم كده أو موسيقى عاملة زي الدُف ك
بالضبط، حلو خالص. إمم. يعني اللي كان عاجبِك فيها أكتر حاجة ال ال ال الإيقاع الموسيقي بتاعها يعني.
اللي هو ال، rhythm نَفْسه.
آه، هي يعني مش مش مش مُتذكِّرة كمان حتّى مين المُطرِب، بس هي كان بيقعد يقول: "الله عليك يا ولا، الله عليك يا و" فكانت جميلة ليها ريتم كده بطبلة بدُف كده جميلة جدًا، وكلامها الباقي والله حلو. <chuckles>
آه. آه. بالضبط آه. أنتِ مش فاكرة أصلًا حتّى اسم الأغنية يعني بس فاكرة الrhythm بتاعها أو فاكرة اللي هو ال ال ال ال البتاع ده إيقاع الموسيقي آه.
جدًا. آه. يع أنا باكلِّمك وأنا حاسّة إن هي آآ، كده أحسن آآ، بس مش فاكرة آه، مش فاكرة كل التفاصيل
حلو خالص، آه. <chuckles>